Eee, biasanya dengan mesinnya gitu, kalo yang langsung gitu, langsung praktek ya.
Mhm mhm.
Iya iya iya iya. Nah, eee
Iya iya.
kalau aku nih Mas, eee
Mhm.
yang aku pikirin tuh kalo misalnya, eee, ada kesenjangan gitu, eee, malahan bisa mengga membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial sih. Soalnya, eee
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh heeh.
ini menurut aku aja ya, eee, soalnya, eee, memang heeh, informasi yang didapat tuh kan lebih cepat ya, jadi kita bisa membantu orang-orang yang misalnya, eee, memang membutuhkan pertolongan secara cepat gitu ya, kan sekarang, eee, bisa lewat internet langsung gitu ya, langsung pindah informasi gitu. Entah itu lewat WhatsApp atau apa, kayak gitu sih Mas. Heeh, itu sih bisa membantu ya. Nah mhm, kalau misalnya untuk mengurangi nih kesenjangan sosial, menurut Mas, gimana tuh? Ada gak, ada caranya gak?
Mhm mhm. Mhm mhm. Gimana? Iya iya iya. Heeh heeh. Hmm, iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm, sebenernya, eee, untuk mengerangi itu kayak emang, salah satunya emang lebih ke literasi gitu. Literasi digital sejak dini atau misalnya sejak awal banget lah, supaya semua orang tuh bisa ngakses dan menggunakan teknologi itu dengan bijak dengan pelat jadinya pelatihan seperti itu, jadinya, mmm, bukan hanya konsumen aja nih yang emang heeh, yang tau dan bisa menggunakan teknologi tapi mereka pun, eee, tidak hanya pemakai saja, tapi sebagai pencipta juga gitu. Pencipta tuh jadinya beberapa aplikasi mereka buat, terus mungkin games-games juga mereka buat, gitu. Hmm.
Hmm. Iya iya iya. Mhm, sejak dini ya, heeh heeh. Mhm. Iya, ya ya. Jadi merata ya, heeh. Hmm. Ye Oh, iya. Bet mmm, betul betul. Iya, jadi mereka, eee, bisa jadi produsen juga ya. Jadi ikut bisa mengembangkan teknologi juga, gitu. Heeh, iya iya iya. Kalau menurutku sih heeh, gimana?
Betul betul. Heeh heeh. Heeh heeh. Dan emang yang lain tuh ya lebih ke ini sih, pemerintah juga itu harus, eee, ikut campur, eee, untuk memastikan setiap anggota masyarakatnya itu dilibatkan dalam perkembangan teknologi gitu, bukan ditinggalin gitu, dan mikir sendiri gitu.
Mhm. Iya, betul sekali. Heeh, iya iya, betul sih, Heeh, salah satunya mungkin pemerata kayak pemerataan internet ya, gitu, jadi ke semua sudut, eee, negara tuh dap ada internet gitu ya, misal salah satunya seperti itu ya, Mas, ya. Heeh, iya, itu lumayan sih.
Mhm mhm. Betul betul. Heeh heeh, gitu. Iya, ya thank you, Mas, obrolannya ya.
Iya, thank you kembali Mas, selamat malam.
Heeh, gitu lagi.

Mhm, itu sih keliatan keliatan banget gitu jadi keliatan.
Iya iya, betul betul, heeh. Heeh heeh, misalnya kayak emang pendidikan aja ya, eee, misalnya siswa di sekolah unggulan itu kan, eee, pelajarannya pun pasti beda dengan sekolah yang memang tidak unggulan atau misalnya fasilitasnya beda gitu. Eee, betul mereka tuh kayak emang dapet.
Iya iya iya, gimana tuh? Mhm. Iya iya. Mmm. Fasilitas iya, fasilitasnya beda ya.
Mmm, belajar coding dapet gitu, belajar robotiknya dapet gitu kan atau misalnya belajar beberapa sekolah belajar masak punya dapur sendiri gitu kan meskipun disitu, eee, masaknya itu hanya sebagai ekstrakulikuler gitu ya.
Mhm, gimana tuh? Oh, iya. Oh ya ya. Mhm mhm. Mhm mhm. Oh iya ya, jadi dapat, eee, ini ya, dapet ilmu tambahan yang lain ya selain yang memang harus di wajib dipelajari gitu ya.
Heeh heeh. Mhm. Iya iya, betul betul, gitu jadi kan kesenjangan pengetahuan ya kalo kayak gitu mah jadinya.
Oh, iya itu memang, itu sih. Mhm, iya sih jadinya keliatan ya.
Ya memang dampak banget ke, eee, ke depan gitu
Ya mungkin bisa dilihatnya tuh waktu setelah lulus kali ya? Jadi waktu mereka sudah lulus dari sekolah, eee, yang mereka
Heeh heeh. Heeh heeh.
apa tuh yang mereka bel eee, belajar gitu di tempat sekolahnya terus begitu lulus kan ketemu dengan orang-orang yang lain tuh ya, jadinya kadang kan, eee, ha ada orang yang memang enggak mempelajari hal tersebut di sekolahnya gitu tapi ada yang mempelajarinya juga kan jadinya, eee, keliatan gitu ya kesenjangannya tuh
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm.
Mmm, iya sih emang gitu sih.
Mmm, iya iya, betul betul, heeh heeh, tapi kalau misalnya, eee, apa
Eh, heeh? Gimana tuh?
Dari itunya sendiri ya, eee, dari kesenjangannya sendiri apakah emang ada contoh gak sih?
Mmm. Iya iya.

Heeh. Dan yang lainnya pun ya emang seperti misalnya gak cuma dari internet aja kayak, beberapa aplikasi pun kayak me ngebuat, eee, kesenjangan juga sih, beberapa aplikasi itu, kayak perbankan, itu kan. Aplikasi perbankan kalo misalnya sebenernya kan itu untuk memudahkan ya tapi karena emang, eee, mungkin sedikit agak rumit, dan emang tidak ada pelatihan, sering tidak ada pelatihan untuk, eee, banyak orang, terutama orang tua gitu ya. Jadinya memang tidak terpakai banget gitu kalo untuk usia, eee, udah tua ya. Tapi kalo misalnya ulti muda, lumayan ke misalnya umur 40-an mungkin masih bisa.
Mhm mhm. Iya. Oh, gitu. Apa tuh kira-kira? Oh, iya iya iya. Mmm, mhm. Iya iya. Mhm. Para penggunanya ya. Heeh. Oh, ya ya ya, betul. Mmm. Iya, dia masih bisa mempelajari ya, eee, si aplikasi tersebut ya. Oh, iya, ya ya. Heeh sih. Kalo mhm, gimana tuh, Mas? Kalo misalnya, eee, teknologi tuh bisa bikin perbedaan ekonomi atau pendidikan tuh jadi makin jelas gak sih?
Ah, gitu ya. Eee, heeh. Betul betul. Gitu. Mhm. Iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm. <clears throat> Iya iya. Sebenarnya <coughs> emang keliatan makin jelas gitu perbedaannya. Jadi lebih ke, apa ya, eee, teknologi itu ngebuat, eee, mereka yang punya modal, terus koneksi, terus pendidikan, nah, itu jadi semakin mudah berkembang gitu dan, eee, mendapat peluang gitu yang emang lebih bagus gitu. Misalnya orang kaya, contohnya orang kaya itu bisa ikut kursus online gitu kan. Ngembangin bisnisnya lewat e-commerce, terus dimodalin, investasinya lewat aplikasi digital gitu. Sementara orang yang punya keterbatasan, eee, finansial biasa, itu harus puas dengan sumber belajar yang gratis gitu dan terbatas, gitu. Misalnya gak bisa ikut
Kelihatannya gitu, menurut, Mas? Iya iya iya. Mhm. Iya iya. Mmm. Udah berkembang ya, iya iya. Mhm mhm. Iya, betul sih, Mas. Iya iya iya. Mmm. Iya iya. Betul sih. Mhm mhm. Ah, iya. Yang bisa di ini aja ya, yang bisa digunakan aja seadanya gitu ya. Ah, iya iya.
Mhm mhm. Kalo misalnya dulu mah mungkin lebih gak bisa ikut bimbel ya, tapi sekarang tuh lebih ada double gitu gak bisa ikut bimbel, iya, gak bisa ikut belajar online iya, gitu.
Iya iya. Eee. Iya, betul sih, Mas. Memang, eee, beberapa orang tuh, eee, atau beberapa kalangan ya, eee, ya misalnya kayak mereka memang tidak bisa menggunakan teknologi yang digunakan oleh orang yang punya, gitu. Itu sih, eee, mendapatkan ilmunya memang agak ini ya, agak sulit ya. Apalagi sekarang kan, eee, sumber ilmu tuh di internet, eee, mudah banget ya dicari, sedangkan mereka yang misalnya, eee, yang masih belum dapat akses internet tuh masih mengandalkan sumbernya mungkin dari buku atau dari informasi secara langsung dari gurunya, gitu ya.
Mhm mhm. Iya iya. Mmm, mhm. Heeh heeh. Iya iya. Mhm mhm. Mmm, mhm.

Contoh teknologi yang memang malah memperkuat gitu, kesenjangannya. Misalnya di tempat kerja atau di sekolah, gitu.
Heeh. Contohnya gimana tuh? Mhm. Iya. Iya, eee, mungkin sa salah satunya kalau di tempat kerja ya, tuh, eee, teknologi yang dipakai itu kan, eee, laptop ya, biasanya atau komputer. Nah, kalau misalnya, eee, orang-orang yang, e komputernya udah canggih tuh, e biasanya kerjanya lebih cepet, ya. Karena, eee, kinerja si dari si laptopnya tuh cepet juga. Jadi apapun, e jadi dipakai apapun, e kenceng, gitu. Tapi, kalau misalnya
Hmm hmm. Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm.
eee, pega untuk pegawai yang ada pegawai yang misalnya, eee, laptopnya itu yang biasa aja gitu ya, yang memang eee, atau yang udah usang, atau yang udah lamalah yang cukup bisa dipakai doang, gitu. Yang itu tuh pekerjaannya bisa, eee, terhambat juga. Entah itu mungkin karena, eee, ya apa tuh kayak kayak lag gitu ya.
Mhm mhm. Mhm. Hmm hmm. Mhm mhm. Hmm hmm. Iya, kayak lag.
Kayak komputernya heeh, nge-lag gitu, atau patah-patah atau misalnya, eee, sering nggak respon gitu si komputernya gitu. Itu sih keliatannya dari situ ya, salah satunya gitu, dari laptop gitu, dari laptop kalau di tempat kerja, gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm mhm mhm. Iya iya. Mmm mhm.
Kalau di ya, menurut Masnya gimana tuh?
Mmm mhm. Heeh, mmm, ada misalnya salah satunya itu
Selain dari laptop gitu ya, atau mungkin internet atau apa, gitu? Heeh heeh.
salah satunya itu emang sistem, eee, kerja remote, ya.
Iya iya iya iya. Gimana tuh? Hmm hmm.
Eee, se emang salah satunya tuh emang ini nih, eee, apa, sistem kerja remote, atau kerja dari rumah, gitu kan. Bagi pekerja profesional atau kantoran, teknologi itu yang mungkin banget lah ya, untuk mereka tuh tetep produktif gitu, dimana aja. Karena kan, fasilitasnya pun ada gitu, dikasih gitu, tapi kalau misalnya untuk pekerja informal atau misalnya buruh gitu ya, yang memang harus ke pabrik dan, eee, nggak boleh nih, eee, duit secara digital gitu kan, kecuali kalau misalnya pengen digantiin sama teknologi lain gitu heeh, mesin. Tapi kan me gitu, sesuatu yang mereka nggak mau ya, eee, teknologi itu justru memang memperlebar kesenjangan disitu, itu. Jadi, ada satu yang kerjaan yang emang lebih enak, lebih fleksibel, ada satu kerjaan lagi yang memang
Heeh. Gimana tuh? Iya iya. Heeh. Hmm. Iya iya. Iya. Heeh. Mmm. Iya iya. Iya iya iya. Hmm. Kerja remote, ya? Heeh heeh. Mesin? Oh. Heeh. Iya iya iya, betul sih Oh, iya iya. Hmm.
eee, masih sulit gitu, untuk melakukannya secara, e jarak jauh gitu, atau misalnya bisa dimana aja, gitu. Jadi, <coughs> mereka ya
Oh, iya iya iya iya. Mmm.
tidak punya pilihan, selain tetap bekerja langsung, seringkali dengan resiko tinggi seringkali tuh dengan resiko yang lebih tinggi, tapi penghasilannya rendah, gitu. Itu kan kayak emang kesenjangan banget, gitu.
Oh, iya sih, setuju setuju setuju. Mhm, nge resiko tinggi ya, dia mhm. Iya, karena mereka langsung bermain dengan, ini ya, dengan mesinnya, ya?
Mhm.